أنا هاقول لك، أنا كنت جديد في شركة، وكنت لسه باتعلّم ت كان المهندس اللي هو اللي هو ال المدير عَندنا، كان دايمًا يعلّق لي علي أي حاجة وخلاص، ييجي يقول لي: "طَب ما أنت عملت إيه؟ أنت أنت" يعني يسألني في حاجة أنا أساسًا لسه باتعلّم الشغل، لسه باتعلّم الصيانة، لسه باتعلّم الأعطال في المَكَن اللي أنا شغّال فيه، لسه باتعلّم وما اقد ما أعرفش أي حاجة وأنا Fresh في المجال، يعني أنا راجل مش جاي لك خِبرة، أنا أيوه الكلام ده من حوالي 4 سنين كده، ولقيته بيكلّمني في الموبايل يقول لي: "هو قبل ما تمشي المَكَنة كانت شغّالة؟"
تمام. امم. مضبوط، آه، آه، لسه جديد، آه لسه جديد يعني، آه.
قُلت له: "آه، المكنة كنّا سايبينها شغّالة وكلّه تمام." <clears throat> وأنا لسه باتعلّم يعني إيه مكنة، تقول لي طَب يقول لي طَب قال لي كده، قال لي جزء معيّن في المكنة، قال لي طَب الAeon pump كانت شغّالة؟ قلت له: "آه، المفروض اشتغلِت." قال لي: "يعني إيه المفروض؟" قُلت له: "أنا ما أعرَفش هي اشتغلِت والّا لأ بالضبط، والّا إحنا سايبينها شغّالة والّا مش شغّالة أنا الأونبت Aeon pump أنا شُفتها مر لو شُفتها في المكنة ممكن ما اكون ما أفتكرش شكْلها أساسًا زائد إن إحنا كنّا 4، 5 قاعدين." قال لي: "أنت إزاي مش فاكر يعني؟ أومال أنت كنت قاعد بتعمل إيه؟ كنت قاعد صورة؟"
آه. كمان! آه.
هو الراجل أساسًا
يعني وأنت أصلًا لسه بتتعلّم، يعني أنت أصلًا آه، يعني آه.
أنا لسه باتعلّم وما أعرَفش يعني إيه مَكَن، ما أعرَفش يعني إيه أي حاجة، ما أعرَفش أي حاجة.
آه. وهو مدرِك الموضوع ده، يعني هو أصلًا هو عارف فكرة إنك أنت لسه بتتعلّم أساسًا ف يعني الموضوع مش مش غريب عليه يعني.
هو طبعًا أنا هو ال هو اللي عامل لي المقابلة، هو اللي عامل لي المقابلة، وهو اللي قابِلني وهو اللي عارف إن أنا Fresh طبعًا، هو هو أنا اشتغلت قبل كده. لا، هو دي ط هي دي طريقته، هو ده أسلوبه، طبعًا أنا فكانت طريقته صعبة جدًا.
أساسًا! آه طيب أ أومّال إيه بقى يعني آه، آه. تمام.

هو ده بالضبط. هو ده بالضبط اللي بيعمل كده. ده هو كان بيعمل معايا أنا كده شخصيًا، وكان بيضايقني وكان بيعمل معايا حاجات مش عايز أقول لك، كان أسلوب مُستفِز بطريقة لا تتخيّلها بجد حقيقي، آآ كان دايمًا ي ي ي يحاول يبتز يستفزِّني بأي طريقة، لإن هو كان عايز طريقة شغل معيّنة. الراجل ده آآ كان سلبي، كان يعني كان تقدر تقول هو فعلًا اللي بيعبَّر عن ثقافة المكتب السلبي. إن شخص آآ ات م في مرّة من المرّات كلّمني مخصوص بيقول لي: "تعال القاهرة عايزك." قُلت له: "عايزني في إيه؟" قال لي: "عايزك لمّا تيجي." قُلت له: "طب أنا في إجازة." قال لي: "هو أنت فاكرني هاجيبك وأنت في الشغل، ما أنا هاجيبك وأنت في إجازة." فقُلت له: "طب ليه تعمل كده؟" أنا طبعًا أنا قَدّرت وأنا كنت لسّه جديد برضه ما كنتش كمِّلت كان بالضبط كنت كان بقى لي 8 شهور، لقيته م مثبّتني قُدّام المدير في الشركة وعمّال يرزّّع فيّا ويقول لي: "أنت مقصّر،" في كذا وكذا وكذا وبتطيّب على كل الناس ومش عارفة إيه، وإن أنت دي حاجة دي حاجة إحنا مش مش مش في سياستنا، سياستنا إنّك ت إنّك يعتبر تبقى في في خلاف مثلًا مع كل الشركات، وما تدّيش ولا شركة أي كلمة ولا حتّى تقعد معاهم على القهوة. قُلت له: "دي حاجة ترجع لي وإحنا كُلّنا زُملا مع بعض وشركات مختلفة."
إمم. تمام. أ إيه الرَخامة دي؟ آه. يعني ده ليه؟ يعني آه. آه. آه. آه. لأ يا آه. هل دي طب هل دي كانت حاجة مثلًا هل دي كانت حاجة مثلًا في ال في ال في ال يعني مثلًا في الاتفاقات ما بينكم، أو كانت حاجة في ال في الpolicy زي ما بنقول، يعني مثلًا بتاعة الشركة إنّك ما تتعاملش مع ناس من شركات تانية؟
في العقد هو ما فيش policy واضحة بس في في في يعني في أمور واضحة، إن إحنا نتعامل مع الشركات دي بِحَذَر، دي الحاجة الوحيدة اللي واضحة. إن دي الحاجة الوحيدة اللي الموجودة في الpolicy، إنّما الpolicy دي يعني هي حاجة متداولة ما بيننا، إنّما مش مش كتاب مكتوب. آآ فقُلت له آه. حاجة عُرفيّة، حاجة عرفية. فأنا قُلت له: "ده ده أنا ب حتّى لو قريّب من الناس دي وهُم صحابي، أنا مش بادّيهم أسرار الشركة ولا باعمل أي حاجة." فطبعًا فضل بقى ي رايح جاي في الكلام ويقول لي: "لأ أنت خلّيك كده." قُلت له: "أنا هاخلّيك زيّنا." قُلت له: "أنا مش عايز أبقى زيّك."
تمام آه. حاجة عُرفيّة، يعني حاجة عُرفيّة اللي هو آه، آه. تمام.